Allora, nel mio caso sono stato allora, lì il problema era ritrovare la macchina, cioè siamo andati non mi ricordo più in che occasione, siamo andati in un locale. Finisce la serata, ciao ciao, ciao ciao, ognuno va per appunto a cercare la propria macchina. Uhm, io vivo vicino a Torino, quindi è una città fatta a scacchiera, cioè son tutte vie dritte e dici: "Perdersi è impossibile perché <scoffs> è tutto dritto." E invece no, perché a quel punto Google non mi aiutava più, perché non è che mi dice dove avevo la ma, sono è passato un po' di anni, magari adesso lo fa. E quindi io comincio a girare.
<inhales> Mh-mh. Okay. Okay. <chuckles> <snorts> Sì. Eh certo. Sì, ci sono, mi sembra, delle applicazioni che te la trovano.
Eh ma non sono così avanti da capire che potevo avere questa necessità. Quindi esco da questo posto, se ne vanno via tutti: "Ah no, io devo ancora girare la via e la macchina non c'era. Ho detto boh, sarà la via dopo." Comincio a girare, ma ho girato p per un quarto d'ora, cioè disperato a un certo punto, perché ho detto: "Non me l'hanno rubata." Cioè non non ero andato in in quell'ansia lì, però ho detto: "Non la trovo più, cioè non so proprio più dove do"
<chuckles> Okay. <chuckles> <clears throat> <chuckles> Okay. Mh-mh.
<smacks lips> Ho chiesto aiuto.
Ma avevi anche bevuto magari nel locale. Quindi eri
Ma un drink, no, non ero no, non c'è nessuna scusante in tutto questo.
Okay, eri sobrio. <giggles> No cercavo di trovare un <laughs>
No, non c'è, purtroppo non c'è. Comunque nella disperazione allora cosa faccio? Ho detto chiamo, uhm, una coppia di amici che c'erano quella sera, son tornati e han detto: "Vabbè cerchiamo sta macchia."
Okay. Ah sono tornati ad aiutarti. Beh, insomma.
A sì, sì, son tornati ad aiutarmi. Tempo che arrivano, uhm, mi guardano e mi fanno: "Ma è lì." Cioè, ero a tipo 10 metri. E io faccio schiaccio il tastino sulla macchina, schiaccio il dito: "Ah sì, trovato." <chuckles>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Okay. Eh può capitare <chuckles> così un attimo di perdita dell'attenzione, così. Ma si dice che gli uomini hanno questa questa cosa qua che ho sentito molte persone dire, che ne so, <smacks lips> ehm la la donna magari vede subito le cose tipo nell'armadio, invece l'uomo, ci sono anche tante gag su questa questa scenetta, fanno queste scenette, no. Ehm tipo, cioè i calzini davanti a te e però non li vedi. Poi arriva la donna o la mamma e dice: "Ma sono qui." Co è è è vera questa cosa? Ti ritrovi in questa cosa oppure è solo così per ridere e e far notare le differenz
Sì oh, que questo è stato ridicolo. Eh, eh, eh, eh, sì, sì, eh. <chuckles> Eh no, no ma, posso anche ritrovarmici. Secondo me quella dei calzini è ancora un discorso no, no allora, in alcuni casi è talmente plateale tipo questo della macchina dove dici è oggettivo che sia così. In altri trovo che se tu hai riordinato qualcosa sai dov'è finito o comunque sai dove lo metti di solito. Quindi se l'altra persona è tipicamente quella che non riordina, ma solo pesca dal cassetto e non lo vede perché se non è proprio dove si aspetta di trovarlo, boh, eh, lì dentro c'è troppi input, quindi non sa più dove girarsi. Però sì, posso dirti che mi ci ritrovo in parte. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Okay. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <snorts> Okay.

Okay. Eh, ci sono uomini che dicono che loro sono presi a pensare a cose molto più grandi dei calzini <chuckles> e quindi <chuckles> penso che sia più una giustificazione questa, tipo i i problemi del mondo, no, e quindi per forza di cose non vedono i calzini che sono banali. <chuckles>
Oh! Eh sì, sì. Chiaro, no, m io, su questo n mhmm, forse faccio poco patriottismo rispetto al mio genere biologico, ma, ehm, non penso che in quei 30 secondi abbiano risolto chissà quale problema del mondo. Semplicemente, non hanno trovato i calzini che dovevano mettersi per uscire di casa. E questo come <chuckles> proprio croce sul genere maschile, sì, sì, sì, sì.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Come la macchina. <chuckles> E e quindi i tuoi amici, boh, insomma, ti hanno aiutato a trovare la macchina, e poi immagino che ti abbiano preso in giro fino ad adesso, o no? <chuckles>
Chiaramente, ma ancora ade sì, sì, nessuno di questi qua pro non so se è collegato, ma non non ci frequentiamo più molto, però dovess cioè, quelle volte che ch che salta fuori come argomento, è stato talmente stu cioè, nel senso, mi son proprio sentito stupido in quell'occasione. Quindi sì, sì, no, ma esa cioè, nel senso, non è successo niente di grave, son tornati indietro
Okay. <chuckles> Può capitare. <chuckles> Io non avrei telefonato a nessuno <chuckles> per evitare <chuckles> che
Eh, ma finché avevo resistito sì, poi ero andato troppo in panico, quindi dovevo trovare una soluzione.
Ah, quindi questa cosa è durata anche abbastanza tempo, cioè, la cercavi da un bel po'.
Eh, secondo me è passato un quarto d'ora e alla fine giravo sempre le stesse vie, perché più o meno avevo capito che ero lì. <chuckles>
Ah no, va bene. Okay. <chuckles> Ma la macchina e era era tipo perché, ehm, so di persone che comprano macchine particolari proprio per ritrovarle in questi casi qua, tipo, <clicks tongue> che ne so okay. C
Eh, non mi ha aiutato quello. Era nera, era notte, non si è visto. Okay, che la via era illuminata, ma <chuckles>
Oka ah, era pure notte. <chuckles> E mhmm, e invece no, ritorniamo un attimino. I invece tu non ti sei mai proprio perso, perso? Tu come no, perché avevi perché hai detto che avevi sempre la tecnologia se non sbaglio, no?
Ma Esatto. Poi, se non funziona, diciamo che viene difficile che io viaggi da solo. Quindi
E Okay, quindi viaggi sempre in compagnia?